São provavelmente a maioria são por conta do trabalho, sabe, eu tenho feito, eh, um trabalho eu tenho um trabalho fixo, mas eu tenho um de freelancer e esse freelancer acaba me pagando mais, por exemplo, só que é por projetos, né, então, eu fico muito na dúvida, eu fico sempre em uma ansiedade: "Ai, vai acabar, eu preciso arrumar um outro emprego, eu preciso arrumar mais um extra", e acaba que isso me tira, eh, a paz porque, às vezes, eu sinto que a incerteza me consome mais do que os próprios problemas. Por exemplo, eu ainda estou com todos os empregos, está tudo certo, eu tenho minha reserva financeira, né, eu tenho sei lá, mais de 4 aluguéis guardados, mas é como se qualquer coisa, assim, que eu não conseguisse prever já fosse motivo do meu corpo parar e eu entrar em alerta, sabe.
Uhum. Olha. Uhum. Sim, muito bom. Entendi, já se dese desestabiliza já um pouco.
Exato, exatamente. E aí eu fico antecipando, assim, esses cenários imaginando o que pode dar errado, tentando me preparar para tudo.
Você já fica meio que imaginando o que pode e o que não pode acontecer.
Exato, exatamente. E aí ao mesmo tempo eu não consigo me preparar para nada, né. E é exaustivo viver, assim, entende, é como se eu tivesse uma síndrome de pensamentos muito acelerados.
Hum. Pois é. Não, imagino. Uhum. E você sempre teve isso ou é algo que você tem sentido recentemente só?
Olha eu comecei a a sentir isso depois que eu vim morar fora do Brasil, sabia. Eu não sei tem 5 anos, <chuckles> mas nos ult bastante tempinho, é, que eu moro fora do Brasil. Só que antes eu não sei, antes eu não tinha tanta esse sentimento acho que porque agora eu estou entrando em uma especialização então eu tenho muito mais responsabilidades sendo pago, sabe. E aí agora eu estou tendo essa crise, não sei se é dos 30 também e <chuckles> olha que eu tenho 29, então é uma coisa nem tem 30, é uma coisa que eu fico pensando: "Ok, vamos lá, vamos ver a entrada de uma casa, vamos ver talvez uma troca de um carro", mas calma, sabe? Às vezes eu só quero estar dormindo às 21h e podendo fazer as coisas que eu gosto do jeito que eu faço, mas ultimamente eu tenho ficado muito ansiosa por conta desses empregos, eu acho que porque agora eu tenho muita coisa a perder, que eu não quero voltar ao Brasil, sabe. O pior é que eu sei racionalmente, assim, que a vida é cheia de imprevistos, eu sei que amanhã eu posso perder todos os meus emp emprego, sabe, eu sei que não tem como controlar tudo, mas emocionalmente, sabe, isso não não entra na minha cabeça, assim, aí qualquer dúvida vira peso, qualquer situação que eu consiga planejar minimamente é.
Olha, e faz quanto tempo? Ah, bastante tempinho já. <chuckles> Ah, legal. Uhum. Olha, nem tem 30 ainda, hein. <chuckles> Uhum. Entendi. Hum. Uhum. Sim. Pois é. Uhum. Entendi, então qualquer coisinha que aconteça você já fica ansiosa, você já fica pensando: "Ai, mas e se isso ou aquilo acontecer?" Você já prevê ali mil e um cenários na sua cabeça.
Exato.